Wah, udah lama banget itu Kak lagunya.
Iya, ya ampun tapi, ya aman Kak, kayaknya dari tahun, eee, kemarin sampe sekarang, eee, memang nggak bosen-bosen ya Kak lagunya itu, eee, sejenis ada jazz-nya soalnya di depannya ada saxophone kan, eee, kayak hmm, pembukanya ja juga udah saxophone gitu. Dan kayak, sampai akhir itu, eee, membahagiakan lagunya ya. <chuckles> Kayak gitu sih, lagunya membahagiakan tuh.
Heeh heeh, oh. Oke, kenapa tuh Kak?

Apa bisa lagu lama ini yang udah di-remake terus buat Kakak suka? Apa dari nadanya kah? Dari instrumennya kah? Atau dari kata-katanya?
Oke, nah, pastinya ya kalau penyanyi di era tahun 80-an itu mungkin dibanding lagu remake-nya sekarang itu, eee, lagu lamanya pasti lebih ada noise kan, Kak, jadi
Pasti.
Mhm, jadi kayak ada apa ya, gak rapi gitu lah mungkin ya, tapi memang itu sih yang jadi khas lagu dari yang lama itu, kayak dari 80-an itu, ya karena ada lah, ada khasnya gitu, terus, eee, memang liriknya juga dibanding yang sekarang ya, lebih dewasa, gitu ya. <chuckles> Lebih
Lebih dewasa? <laughs> Ada lirik lebih dewasa kah, Kak?
Eee, maksudnya kayak lebih puitis gitu, Kak, gak to the point maksudnya.

Oke, baik, oh paham paham paham. Nah, berarti kayak ini ya, Kakak bener-bener menguasai banget nih ya, lagi dari dari dari Korea, <chuckles> berarti kalau boleh tau nih Kak, eee, yang lagu pertama tadi ya, aku penasaran sih itu tuh udah di remake. Nah, Kakak lebih suka versi remake-nya berarti ya, daripada versi yang lamanya tadi ya?
<chuckles> Heeh. Mhm. Mhm, bener bener. Karena apa ya apa ya, yang emang sih yang remake-nya itu lebih bersih, lebih clean gak ada noise, terus kan, eee, ada instrumental yang menarik kan, karena bawa apa ya, dicampur sama trend lagu jaman sekarang gitu kan. Tapi tetep lebih khas yang dulu tuh, karena memang lagunya terkenal banget Kak, sampe, eee, mama aku pun tau kan, eee, mama aku pun tuh, jadi kayak dia tuh syok "Kok, kamu bisa tau sih lagunya ini?" Lagunya udah udah jadul banget kan. <chuckles>
Heeh. Oh. Nah, pernah gak, Kakak coba untuk nyanyi bareng sama mamanya Kak?
Kayak gitu.